はい。前に、だから、ちょっと、初めて行く景色がいいところに、飛行機で行くっていう案件があって。先輩が気を利かせて、初めて行くところだから、窓際がいいよねって言って、僕と2人ふたりぶん、窓際それぞれ取ってくれたんですよ。
うん。 うんうん。 うん。 ああ。うん
うん。文句言えないすけど、何してくれんだよ、おんおっさんっていうね。<laughs>
うん。<laughs> いやほんと、そうですよね。うんうん。確かに、身動き取れない状況ですよね。端っこの窓際ですから。うん。
うん。ねえ。<giggles> そうそう。窓際に座って、隣たまたまカップルが来たんで、景色がいいとこに行くんだし、カップルだし、窓際の方がいいんじゃないいいって言ってくれるかもしれないと思って、その、男性の方にあの、カップルの女性に話しかける隣女性だったんですけど、隣女性にカップルの女性に話しかけると、怒る男の人いるじゃないですか。
ああああああ。 ううん。 うんうんうん。 ああ、います。はい。うん。
男性の方に「すいません、あの、もしよろしかったら、ちょっと、窓際の席換わりませんか？」って言ったんですけど。それちょっと勘が悪いやつで、あの、トイレ行きたいと思ってたらしくて。「いや、すいません、僕もちょっとトイレ行きたいんで」って、断られちゃって。<laughs>
うんうん。 うん。うん、うん。 はい。 うん、うん。 <chuckles> ああ。うんうん。
そそそうなるとちょっと「すいません、パニック障害で」って、言いにくくなっちゃったんですよね。
あ、確かに。い言いにくいですよね。<chuckles> うーん、そういうことが。
うんうん。 だから結構、交通機関あ、今はもう全然、東京にいるんで。
うんうん。 うんうん。
電車も地下鉄も、乗ることないから。
あ、そうなんですね。え、あの、それが原因で、お引っ越しをされたということなんですか？
あ、全然全く関係ないっす。仕事の都合で、あの、転勤ということになったんですけどね。
ああ。 うんうん。 うん。
だから今は、問題ま全く問題ない。ただやっぱり、東京に行った時東京とか大阪とか、大都市圏ですよね。
うんうん。 ああ。うん、うん。
行った時、ダメですね。